Oye cuéntame, ¿cómo manejas esas decisiones bajo presión familiar?
<groans> Ah, siempre son temas álgidos.
¿Difíciles?
Eh, precisamente por la presión. Pero, eh, sí tú manejas la objetividad. Eh, no te sales, eh, del tema, tratas de mantenerte objetivo.
Sí.
Eh, y y creo que esos son los momentos donde más se debe usar la cabeza y no el corazón.
Bueno, y cuando hay desacuerdos fuertes en la familia, ¿cómo logras escuchar todas las opiniones sin dejar que el estrés te nuble y tomar una decisión que, sí no es perfecta al menos sea respetuosa para con todos.
Claro. Mira, te lo voy a explicar con una experiencia familiar que acabo de vivir hace poco.
A ver cuéntame. Okey, cuenta.
Eh, la mamá de mis 4 primos yo soy hija única, no tengo hermanos ni hermanas, pero son mis primos hermanos. Entonces siempre nos hemos visto como hermanos. Entonces, la mamá de mis primos, mi tía política, <clears throat> que ya tenía 80 años, resulta con cáncer.
Bien. Uy. Que fuerte.
Entonces, yo sé que mis primos son muy obsesivos, son muy compulsivos, y am y aunque son personas de gran corazón, y y de verdad son generosos, y y son lindos, porque son muy lindos, precisamente esas esabs obsesión compulsiva que tienen, eh, son muy emocionales. Entonces, eso hace que de repente destrocen todo, una relación, una lo que sea porque no saben controlar sus emociones. Entonces, ellos siempre fueron como muy apegados a su mamá, ninguno de los 4 se casó, ninguno de los 4 tienen hijos. Entonces, como que su mundo siempre giró alrededor de su mamá.
Sí. Ujú.
Entonces, claro que fue una situación muy difícil, ¿no? Y además
Muy bien y Okey, ¿y cómo manejaste el el miedo o el conflicto? Eh, o la posible decepción para priorizar lo que era mejor aunque fuera difícil entre ellos y entre tu persona ¿verdad?
Claro, yo, eh, soy una persona que me gusta mucho la medicina, y sé bastante de medicina, pero además tengo excelentes amigos médicos de distintas especialidades.
Jum. Okey.
Pero además, yo ya tuve esa experiencia del mismo tema con mi tía, con mi mamá, cuando ella era muy joven. Mi mamá tenía 47 años y yo tenía 29 cuando a mi mamá le agarró el mismo tipo de cáncer, y duró solo 8 meses. Entonces tenía como bastante experiencia sobre cómo se trata ese tipo de cáncer. En el entendido que cada persona es distinta, las circunstancias eran distintas. Mi mamá era más joven, ella ya tenía 80 años, y eso tiene sus pros, y su sus contras ¿no?
Sí, claro.
Entonces eh, yo sabía que ellos se iban a destrozar en esta situación. Tratando de tener la razón. Eh, eh, por su mismo desconocimiento, eh, e en fin, entrando al doctor Google y hacerse unas historias terribles en su cabeza, ¿no?
Okey. Sí. Bueno, ¿y cuál, eh u utilizaste alguna técnica para no decidir en caliente cuando las emociones están al máximo? ¿Te alejaste unos minutos, respiraste profundo? ¿O cómo le haces para para bajarlo? Porque esa intensidad y pensar en con claridad.
Cuando Cuando cuando cuando Claro, cuando ellos se enteran de la posibilidad de esto, porque parece que con un ultrasonido tal, tal, tal. Eh, yo supe qué venía, y qué era, porque, eh además, eh, la revisó mi exesposo, que es un gran cirujano y tiene especialidades, eh, muy importantes. Entonces, eh, yo ya sabía que se venía, porque si él les dijo algo como "puede ser", es que así era, ¿no? Nada más que tenemos que hacer biopsia, tenemos que hacer esto, va, va, va. Entonces, eh, cuando ellos vienen los 4 llorando conmigo y, ah, entonces yo dejo que se desahoguen, que lloren. Eh, pero cuando empiezo a ver de que entre ellos se empiezan como de alguna forma a atacar así de: "Déjame hablar, porque no sé qué", pero que realmente son sus emociones las que les están fallando. Entonces, yo intervengo y les digo: "A ver, ¿me permiten los 4 un momentito?"
Sí. Así es, sí, claro. Un pleito.
Miren
¿Cómo manejaste esa presión?
Ajá, ¿me permiten un momento? Pero además, eh, sí soy como una persona de mucho respeto para ellos. O sea, me prestan atención, ¿no? Entonces, les digo, e para empezar, lo peor que pueden hacerse cada uno de ustedes en este momento es especular.
Muy bien, ¿y cómo manejaste la presión cuando sientes que esa responsabilidad, o una decisisión va a recaer en en alguno de los 4, o en ti? ¿A quién recurres para desahogarte, o pedir consejos sin sentir que traicionas la confianza, sobre todo en este momento, de los 4 o 5 que estaban?
Sí. No, yo sabía que era una decisión que yo podía tomar, y que era una p situación que yo podía manejar, por el bienestar de la relación entre ellos 4.
Bien, cuéntame. Okey.
Entonces, yo, eh, les dije de que obviamente tenían que esperar a hacer primero los estudios, y una vez confirmado, pues, eh, los mismos médicos nos iban a ir diciendo cuáles eran los pasos a seguir. Entonces, yo me ofrecí
Muy bien.
para llevar la batuta ante esta situación para que ellos para que ellos no se destrozaran.
¿Y cómo preparaste esa esa conversación difícil? Muy bien, ¿y cómo preparaste esa conversación difícil entre ellos, donde sabes que tendrás que que comunicar una decisión que no la que no la vayan a ver de mal gusto? Y, ¿o o o, la ensayaste?
Sí. Claro. No, no, no, soy como muy fría en temas médicos. Eh, porque así se tiene que ser, lo que no significa que no sea empática. Pero, ser frío es no pierdas el objetivo
No. Como. Okey.
ahí mi objetivo fue llevar la batuta sobre esa situación, para que ellos no se destrozaran entre ellos, hacer un grupo de chat de los 5, exclusivamente, para los temas que iban a tener que ver con mi tía, temas médicos, esto, lo otro, aquello eh, donde nos íbamos a estar comunicando constantemente. Ellos son hipocondríacos además entonces, sabían que contaban con el apoyo de mi ex-esposo, que te digo que es un excelente médico, y que le podían llamar a cualquier hora, pero yo sé que pueden ser fastidiosos, ¿no?
Okey. No, y como.
Entonces, les dije: "A ver, si están de acuerdo, yo escojo a fulana, para que ella sea la única que tenga el contacto con mi ex-esposo. Pero, antes de que lo tenga, lo va a comentar conmigo" para que
Bueno, ¿y hasta qué punto buscaste tu apoyo, o a buscaste apoyo con tu esposo también? Porque, me cuentas una sui situación muy difícil. Has tenido que poner un límite muy firme con tu familia, porque, estaban bajo presión por lo que veo. Eh, ¿cómo lograste mantener tu tu postura <chuckles> frente a que no fueras manipulada, sobre todo emocionalmente? Sí. Oh, cuéntame.
Mucha presión. Claro, e eso o sea, puedo ser muy objetiva. Y además, ya lo había yo manejado años antes con mi mamá, ¿no? Y te repito, yo sé mucho de medicina
Eh.
y y y ellos, eh, confían mucho en mi criterio, ¿no? Y en el de mi ex-esposo entonces, sí que para que no lo estén aturdiendo, eh, yo, eh, fulanita es la que se va a con comunicar con él, pero, antes se va a comunicar conmigo, para ver si vale la pena que le llamen, o no, para no quemar ese cartucho tampoco.
Un gasto. Ah. Bueno, y y sobre todo, a ver, te quiero preguntar esto, ¿y las finanzas? ¿Los gastos? ¿Cómo la manejaste? Porque también es una presión, ¿no?
Okey, eh Sí, también, pero yo les dije: "A ver, los 4, juntos tienen buenos ingresos. Mi tía tiene seguro social". Le dije: "Entonces, todos los tratamientos y cirugías, y lo que sea que manden, que son, eh, de un precio muy alto, esos se van a hacer en el seguro social, porque, para eso sí sirve y para eso sí es bueno". O sea, el seguro social no te va a servir para una infección en el estómago, o o sea, no, te sirve para casos grandes, ahí sí responden. Y además, como mi tía tenía 80 años, pues, entonces, tienen como estos protocolos, de atender mejor a las personas de la tercera edad, eh, o sea, ese tipo de situaciones.
Sí.
Le dije: "Sin embargo, todo lo que es la medicamentación y algunos estudios, eh, vale la pena hacerlos por fuera, porque, no son tan caros, aparte ahora hay Salud Digna y otras cosas, ¿no? Porque en el en el seguro social, te van a dejar esperando 6, meses por una biometría hemática.
Claro.
¿No? Que te cuesta $300 pesos en salud digna.
¿Qué hicieron?
Entonces, vamos a ir equilibrando que se hace en el seguro, que se hace afuera, ¿no? Y obviamente, por fuera tenemos, eh, al especialista, que es mi esposo
Sí, claro.
mi ex esposo, y nos vamos a apoyar también de fulano, que también tiene esta especialidad y esto, para que él, eh, la valore 2 veces al año, 3 veces según se vaya necesitando, y que esté bien medicamentada por fuera. Porque, eso es lo que es importante para los síntomas, para que no esté mal.
Bueno, quisi quisiera preguntarte esto, bueno, con respecto a eso, y más que nada, eh, cuando las finanzas, eh, familiares están tensas, y hay que decidir, sobre todo recortes. Me acabas de mencionar que d d dieron la prioridad a al seguro en unas cosas y otras, en particular con tu exesposo, ¿cómo manejas la la presión de elegir prioridades de manera justa, sabiendo que tus decisiones afectarán directamente, eh, a tus seres queridos, sobre todo en el bolsillo?
Ajá. Ajá. Ajá. Claro, porque, eh, yo tenía conocimiento previo de qué cosas ellos pueden hacer, y qué cosas no pueden hacer.
Okey.
Y de las cosas que, por ejemplo, eh, eran mejor afuera, pero se salían un poco del presupuesto, algo así, entonces yo hacía una junta, y siempre les dije: "Lo vamos a manejar por mayoría de votos".
Uy.
O sea, va a ser democrático.
¿Y cómo te aseguraste de que también tu biene bienestar mental no quedara totalmente de lado cuando estás en medio de esta tormenta familiar tomando decisiones cruciales, o siempre terminas sacrificándote?
Yo tengo una mejor amiga. Mi mejor amiga es maestra en psicología de una especialidad, <chuckles> válgame la redundancia, sumamente especial. Y aunque por ser mi mejor amiga no me puede dar terapias, porque no es ético, no sería objetiva.
Okey.
Siempre me coachea. Entonces, la veía 1 vez a la semana, porque además su consultorio está en mi misma calle. Eh, entonces comíamos 1 vez a la semana, y le iba yo contando cómo iba el proceso, cómo me sentía. Y si bien no me daba una terapia como tal, eh, me iba coacheando controlar mi ansiedad, mi estrés, eh, todo eso, ¿no? Al final de
Okey. Sí. Y esa y esas esas herramientas, y todo el el tiempo y estrés que manejaste, porque veo que tú manejaste toda la situación, ¿aprendiste algo sobre tu propia fortaleza, al tener que tomar decisiones difíciles por tu familia? ¿Descubriste que eres más resiliente, eh, de lo que lo de lo que creías, o o que tienes un puntito de quiebre?
¿Sí? Sí. Sí. Eh, mi punto de quiebre es, eh, mi poca paciencia y mi intolerancia. Pero, ellos ya lo saben, y se los volví a hacer saber, ¿no? O sea, les dije, a ver, ustedes tienen este tema. Son obsesivos, son compulsivos. Entonces, yo les pido de favor, que este es un cartucho muy importante. Entonces, a mí no me llames fulana, para decirme que tu hermano te dijo mal, te trató mal, te o sea, paga tu terapia, o busca tus mejores amigos para que te den una buena contención.
Veo.
Yo solamente voy a llevar la batuta, eh, de las decisiones médicas importantes de mi tía, para que lo más importante siempre sea cuidar su calidad de vida. Eso es lo más importante mío.
¿Y hasta qué punto buscaste apoyo externo? Me refiero a los a tus amigos, a tu pareja, o bueno, ya veo que lo vistes con un profesional.
No, no, no, no, no. Sí, un profesional de la salud. Entonces eh, pero, aparte yo ya tengo muchas herramientas emocionales, o sea, porque desde mis treintas, eh, me concienticé de la importancia de la salud mental.
¿Y te arrepientes de alguna decisión tomada bajo esa presión?
Ninguna.
¿Cómo balanceas el respeto a la tradición con con tus propias prioridades y con tu familia?
Con límites.
Con límites, claro. Muy
Siempre hablando sobre límites.
Muy bien, ¿hay diferencias según la generación, o género dentro de la familia? ¿Consideras eso?
Sí, por supuesto. Por supuesto, con los chicos es más fácil que con las más grandes.
Bien, pues, muy buena charla hablar de esto, y que me expresaras tus tu sentir bajo este estrés familiar. Te lo agradezco mucho.
Fue muy fuerte.
Sí.
Te agradezco a ti tu tiempo. Muchas gracias.
Que estés muy bien, eh, muy buena charla.